S uhm, sì, allora molto comodo se si hanno, uhm, mhmm, quei sistemi che si possono anche regolare dal telefono, ma, ehm, ci sono magari anche a muro, ci sono degli interruttori che con cui puoi, ecco, regolare perlomeno la l'intensità. Ma non è solo una questione di intensità, per me è anche una questione di, ehm, di temperatura. E quindi, ehm, la scelt che spesso viene è una cosa che viene forse perché non non si non si conosce questo aspetto, non ci si pensa, ehm, ma ovviamente quando si scioglie una luce, si può scegliere, a parte il fatto di poter regolare l'intensità, ma anche, ehm, la temperatura e quindi se una se dive se sarà una luce calda o una luce fredda. Ci sono anche quelle lì, anche quelle regolabili, però poi diventa davvero complica
Mh-mh. Mh. Quindi quelle luci fredde sono per capirci un po', quelle da, ehm, luce al neon scolastiche/ospita ospedale, no?
Sì. Ospedale, o quello come piace chiamarlo a me, o sala da interrogatorio, che sicuramente è tutto lo <chuckles> l è tutto l'opposto di qualcosa che ti fa sen Esatto, esa <chuckles> È proprio una di quelle stanze che sono disegnate per farti sentire a disagio quel le uhm, le le s le sale a interrogatorio, e quindi, uhm, ti ricorda un po', ehm, un comunque un un un ambiente in cui sei sotto osservazione, perché si vedono tutti i dettagli, tutte le varie linee, i brufolini, <chuckles> se hai un capello storto, si vede tutto. <chuckles> Ehm, ecco
Ok ah! Eh, eh! Un po' alla Criminal Minds, no, tipo la Criminal Minds ecco, appunto. <chuckles> Mh-mh. Esatto. Anche come, diciamo, ic che famosi camerini di Zara, che sembrano eh, secondo gli studi sono fatti apposta per per, diciamo, illuminare i dife
È vero, è vero, è vero. Ehm, mentre la luce calda Per per poter vedere giustamente, uhm, sì, il ca
No, i difetti poi cioè, hanno fatto degli studi dove, appunto, dicono che certi camerini sono studiati quasi per illuminare i difetti, cioè, io d boh, insomma.
Ah! Che il che mi sembra strano, ehm, ecco, non so chi sia <chuckles> capo del marketing. <chuckles> Certo, certo. No, ma sicuramente hai hai un po' capito l'idea. E poi tra l'altro, ehm, c'è anche dietro ci sono anche dietro degli studi i i in questo senso, nell'utilizzo delle luci calde anche a livello di, mhmm, e di imprinting un po' evolutivo dell'essere umano, ehm, con ehm, questa sensazione che il il la luce calda ricordi un po' la luce del fuoco e quindi ti faccia sentire al sicuro. Ehm, diciamo, è un elemento che si va a ricercare, no, nella natura per sentirsi al caldo, ehm, per difendersi. Quindi, c'è un po' questo imprinting naturale per cui l'uomo è attratto da una luce più calda e si sente più a suo agio.
Sì, perché uno dice: "Insomma, devo comprare, però" Mh-mh. A Senti, e a proposito di pe di a suo agio, potresti raccontare un piccolo episodio, in cui un piccolo gesto ha cambiato l'atmosfera di casa? Ehm, magari anche magari, dimmi cosa è successo e come l'hai presa.
Sì.